Согласна, потом оно в искусстве просто это виднее, потому что там, а, ну, в какой-то момент ты, прям, понимаешь, что, ну вот всё, оно уже не такое. <chuckles> Как как old уже такой, типа: "Это уже не то, раньше было лучше."
Ну и всё оно. Это уже <laughs> это точно. "Вот и помер дед Максим", называется картина. <chuckles>
<chuckles> Нет, ну, и мне кажется, Boiler Room и все вот такие истории, они, в конечном счете, просто закроются и во что-то другое переродятся. Ам.
Может быть.
Не знаю, будет ли это хорошо, ну, а, надеюсь, что, потому что
Ну, пока что, знаете да-да, потому что.
А, ну, потому что где я жила, вот, допустим, в городе у нас, у нас прям было такое, что клуб закрывается, а открывается какой-то другой от тех же, скажем, людей. Ну, там, <chuckles> <sucks teeth> э, типа да.
Мгм. Ага. Просто с переделанным концептом, с другими донорами, пока те еще не проголодались очень сильно. Ну да, понятное дело, понятная картина.
Типа да. Ну, такое.
Понятно, понятно. Ну, это жизнь. Но, по крайней мере, единственное, что нам не изменяет- это, э, наши карманные носители. <laughs> Слушаю, что хочу.
<laughs> Ну, вот, э, щас намного легче стало. Раньше, я помню, скачиваешь ты, там, эти какие-то сборники, эмпэтришки эти огромные и такой сидишь думаешь: "Блин, лишь бы интернета хватило". <laughs>
Нет, раньше, конечно, да. Вот именно. Вот именно, да. Еще еще сиди это всё, короче говоря, сортируй. Это не нравится, мне этот весь альбом не нужен был. Мне, э, вот, нужны определенные эти треки, и потом еще, если, вот, к примеру, если вы перфекционист, например, как я, это надо еще альбом, а, этот. Чаще всего музыку же же качали, они же были без альбома. Без этого, без арта, короче, без альбом кавера. Э, может быть, номер альбома неправильно. Вот это всё сидел я вручную, я помню, всё это переделывал. Ох, господи боже, зачем? <chuckles>
Да. <chuckles> Да. М. Да, да. <chuckles> Щас а щас просто добавить добавить добавить. <chuckles>
Плюс плюс плюс. Лайк лайк лайк лайк и всё, оно у тебя есть.